А. Ты можешь мне подсказать, а, что мне делать? Мне очень трудно устанавливать личные границы, и я постоянно беру на себя лишнее, от чего я устаю. И, то есть это проявляется, а, в том, что когда люди у меня что-то просят, я мне сложно им отказать, там родственники, друзья. И знаешь, они вот просят, допустим, мы хотим там встретиться где-то, и, а, они выбирают, а, какое-то место, и оно как бы ближе к ним, удобнее к ним. А мне оно дальше, и мне вроде как туда не надо. Но всё равно мне трудно им сказать: "Ну, давайте, вот, чуть поближе, наоборот, ко мне". Потому что, не знаю, я как-то вот стараюсь людей не как-то не подводить, не расстраивать, а, и очень многое делаю за всех остальных, вот даже за ребёнка. Ребёнок уже такой вполне взрослый, но я постоянно за ней там бегаю, всё ей напоминаю, потому что, мне кажется, она какая-то несобранная. И я у неё просто вот как ассистент личный, какой-то вот секретарь. Э, и хоть я ей говорю про то, что, ну, сама уже отслеживай, есть столько разных приспособлений, там записывай себе на телефон, но всё равно она, э, с этим как-то, не знаю, плохо справляется или ей всё равно, и я всё равно вот чувствую, что я не могу это отпустить, и я всё время там всё это перепроверяю, за ней хожу, напоминаю. И вот это оч на это столько тратится моего времени, что когда я начинаю день, пытаюсь заняться чем-то своим, вот у меня на это времени уже остаётся очень мало. И я понимаю, что, ну, это, видимо, моя проблема, что я, а, не так вот организовываю вот свою жизнь из-за вот этих сложностей, э, своих там границах.
Мгм. Мгм мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм мгм. Мгм. Ты знаешь, да, действительно, это ситуация, которая неприятна для тебя. Я понимаю, что это нужно как-то пережить, и на это ты тратишь очень много энергии. И это на самом деле как-то наверняка дает какие-то чувства такие слабости или, возможно, даже какой-то усталости лишней. И, конечно же, эта ситуация, м, должна разрешиться, чтоб тебе стало немножечко легче. И я с радостью тебе помогу какими-то советами. Скажи, пожалуйста, а вот кто чаще всего просит у тебя помощи и в каких ситуациях это происходит?
Спасибо. А, чаще всего у меня просят помощи, ну, наверно, родственники. Наверно, вот мама очень часто просит помощи в таких ситуациях. Допустим, она с с технологиями не очень, ну, как бы она уже немножко возрастная, и она вот просит, знаешь, по всяким вот, ну, мелочам. Если честно, я бы даже для себя каких-то таких вещей не делала. И причем она так ещё ко мне относится, как будто бы, а, да, я как бы моложе. Да, я, может быть, ну, что-то в технологиях понимаю, но я там тоже не программист, я не настолько И то есть многие те вещи, которые она меня спрашивает,- это мне нужно самой садиться и разбираться. Ну, то есть это что-то такое, что как бы она тоже могла бы сделать. То есть и у неё, и у меня на это всё равно уйдет примерно одинаковое время. Но она мне всегда: "Ой, ну я же там не понимаю, вот мне так это всё сложно". И мне как-то вот, ну, жалко вот ей сказать, чтобы вот она не чувствовала себя там какой-то брошенной. Ну, потому что это мама, вроде как. И я сажу там трачу на это время. Хотя вот я говорю эти вещи, я бы для себя даже вот это не стала делать, а, потому что это, ну, не знаю, там как-то и неважно или слишком времязатратно, энергозатратно. То есть такие. Насчёт ребёнка я даже ну, она тоже меня как бы, ну, она даже, знаешь, в меньшей степени, может быть, меня просит. Тут, мне кажется, я вот сама как-то, может быть, лезу, потому что вот мне кажется, что, ну, вот она ребёнок, и вот ей нужна Я просто не хочу, чтобы у нее там были проблемы, здесь были проблемы. У меня такое ощущение, что надо постоянно ей вот помогать.
Мгм. Понятно, да. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Конечно, да. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ты знаешь, конечно, да. На самом деле вот эти вопросы с родственниками бывает решить сложнее всего, потому что, конечно же, нам не хочется их обидеть. Э, чувства родственников очень ранят, и особенно если, э, ты видишь какую-то ответную реакцию на то, что если вдруг отказала, то маме неприятно, то, конечно, твои чувства задеты. И это очень такой уязвимый момент. Именно наши близкие родные люди, как мама, какие-то другие родственники, родственники либо дочка. И, конечно же, вот эти чувства, которые возникают после какой-то такой очередной просьбы, м, после того как как будто бы твои личные границы нарушили или как будто бы ты чувствуешь, что взяла на себя лишнее, они выбивают из колеи. Но можешь ли ты конкретно назвать мне, что ты чувствуешь в такие моменты, вот после того как ты взяла на себя что-то лишнее, что ты почувствуешь?
Мгм. Ну, я просто вот чувствую, что окей, всё, день прошел. И я опять не сделала вот то, что мне надо было. И я такая, ну, как бы, у меня тоже этот список. Я, как бы я чувствую такое вот, знаешь, как-то раздражение, у меня такой может быть внутренний вот этот монолог. А, я его не озвучиваю. Ну, вот опять же из-за того, что я не хочу там их расстроить, но я при этом чувствую, что, ну, а кто за меня будет эти вещи делать мои? То есть мой список никто не будет. И вот опять у меня это всё откладывается, опять у меня то не получается, это задерживается. И я чувствую вот это раздражение, а, стресс какой-то вот от того, что дела копятся. А, и вот да, в целом, вот какое-то расстройство, что, ну, что они не могут это вот сами сделать.
Мгм. Мгм. Да, конечно. Мгм. Согласна. Мгм. Мгм. Конечно, да. Мгм. Ты знаешь, ты права. На самом деле вот эта вот раздражительность и какое-то такое, как будто бы руки опускаются,- это обычно следствие таких ситуаций, потому что, опять же, родственники, им сложно как-то отказать. А скажи, были, может быть, у тебя такие попытки как-то поставить эти границы либо мягко им как-то сказать? Может быть, ты уже пыталась как-то эту ситуацию немножечко подвинуть? Что произошло?
Ну, я пыталась подвинуть, допустим, ребёнку я постоянно говорю: "Давай уже записывай, там у тебя есть телефон, давай вот блокнот возьми, давай возьми вот тетрадку, давай календарь там повесим". Но она как-то ко всему этому очень так: "Ага", и нич ничего не происходит в результате. Она нигде это не записывает, а, и вот как-то нет никаких сподвижек. И то есть, я думаю, то ли уже это всё бросить и дать ей как-то, ну, провалиться и самой потом из этого выгребаться, или, ну, моя тревожность, конечно, за неё мне мешает так это отпустить, и я всё равно начинаю тогда всё равно это всё делать. А, м, с мамой, там как-то с родственниками вот в этом проблема, что я не могу им это прямо сказать. То есть я им это как-то говорю в том плане, что: "О, всё, у меня вот сейчас очень много работы, вот сейчас меня, пожалуйста, там не отвлекаете". Ну, то есть это так не напрямую, не то, что вот не надо подходить ко мне там вот с такими просьбами или вот, э, это слишком часто подходите мне там с просьбами раз токо в неделю. То есть, а, я просто вот как-то косвенно пытаюсь им дать понять, что, ну, вообще-то, у меня тоже есть дела, я очень занята, эти дела очень важные. И, может быть, ваши дела не настолько важны. Ну, я надеюсь, что как бы они к этому в мыслях придут. Но я не знаю, видимо, они не приходят. <chuckles>
Мгм. М. Так. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм, <chuckles> ты знаешь, в этой ситуации будет очень важным, если ты постараешься понять причины, на самом деле, вот этих вот чувств и конфликтов, которые возникают. Но даже не конфликтов, а, скажем, таких ситуаций, когда, э, вот ты чувствуешь вот это раздражение от того, что свои собственные дела ты не успеваешь сделать, но зато всем родственникам помогла. Так вот здесь важно понять эти причины. Что это? Это страх конфликта, то есть ты боишься, что с мамой у вас будет конфликт и придется его ещё потом решать, на него ещё потом время тратить. Возможно, это желание угодить, чтобы тебя похвалили и сказали: "Ой, какая замечательная у меня дочка, всё мне помогает, какая-то мама, самая лучшая, всё, всё следит, всё успевает". Либо это просто привычка, ты привыкла всем помогать, и если кто-то просит, э, что-то сделать, или куда-то приехать, или что-то срочно помочь, ты уже привыкла, что да, к тебе можно обратиться, и на самом деле, э, тебе даже где-то это нравится, или, возможно, ты просто переживаешь, что у других людей есть какие-то ожидания на тебя, которые ты не оправдаешь, и, например, если ты откажешь- то человек в тебе разочаруется или увидит, что ты вот как это, не такая уж хорошая, как ему казалось. И на самом деле с этим всем, э, можно работать, на самом деле, очень просто. И даже небольшие эксперименты, они уже могут приносить небольшие результаты, если начинать их таким спокойным размеренным шагом и очень по-доброму. Ну, например, попробовать, э, сначала отказаться в каких-то очень простых ситуациях, в каких-то простых случаях и посмотреть, какие будут результаты, то есть отследить, какая будет реакция, но при этом твердо держаться своего мнения. Если ты видишь, что мама просит тебя что-то такое, что она может сделать сама, очень лёгкое, либо ребёнок, просто мягко сказать: "Нет". И, э, вот это свое "нет" постараться сдержать, потому что это вот такие как бы нави навыки общения, как просто и честно выражать вот эти свои "нет" и свои нужды. При этом это с добротой, даже с какой-то теплотой, но очень чётко. Что ты об этом думаешь?
Мгм. Мгм. Ну вот, ты знаешь, что на самом деле в точку сказала. Я думаю, вот именно страх конфликта, желание угодить, вот боязнь того, что во мне разочаруются, вот это всё. Вот поэтому я максимально избегаю этих конфликтов и даже жертвую, там, каким-то своим временем, пытаюсь это всё, ам, просто избежать. И да, вот эта сложность для мне сказать нет, она вот в этом, а, вот в этих кроется мотивах. А, поэтому да, я согласна, что мне нужно обозначить более твёрдо немного свою позицию. И ты права в том плане, что это не должно а, это не обязательно будет как-то конфликтно, ну, по крайней мере, с моей стороны. То есть они, да, они могут, конечно, обидеться, но это я не могу контролировать. Но я могу сказать вот это с теплом и с мягкостью, сказать: "Нет". Я думаю, что я постараюсь это сделать.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ага, конечно. Мгм. Да, действительно, в этом случае, как мы уже говорили немножечко раньше: тепло, и спокойно, и мягко обозначить свою точку зрения и сказать: "Нет, ты знаешь, сегодня у меня это не получится сделать". И вот здесь очень важно проявить заботу о себе и ещё уметь расставить приоритеты. Потому что твоя жизнь, она ж тоже имеет какие-то свои, э, цели, она имеет какие-то задачи, у тебя какие-то проекты есть, и на это всё нужно время, ресурсы, какое-то твое настроение, тоже ты должна вкладывать в это энергию и не выгореть при этом. Поэтому постарайся расставить приоритеты на и посмотреть: сколько времени, конечно же, в этой жизни ты тоже должна уделять родным, если ты хочешь. Ты можешь уделять родным, близким, и это конкретное время, которое ты выделишь, ты с удовольствием можешь прийти и сказать: "Ну, всё, мамуль, у меня теперь есть полчаса, что тебе помочь?" И это будет для тебя в радость, потому что ты время это выделила конкретно в своём расписании, и для неё это будет большая помощь.
Мгм. Знаешь, я этим обязательно воспользуюсь. Мне понравилось, что именно выделить время и сказать им, что у меня не весь день сейчас вот решать все вообще ваши дела, потому что у меня нет вообще своей жизни. А вот выделить более конкретные рамки времени. Спасибо. Я этим обязательно воспользуюсь.
Мгм. Мгм. Ну, больш пожалуйста, если у тебя будут вопросы ещё, обращайся.
Хоро